Yun naman ang problema don, tapos Ah, ma babasa-basa, pero 'pag naman kasi tag-ulan siyempre may lamig, meron naman din kasi na tag-ulan na parang ang init pa din. <chuckles> Kahit umulan na.
Mm. Mm. Ay. Mm, ano depende din ga lalo na kapag halimbawa sobrang init tas biglang uulan, 'di ba? Oo, pangit din sa pakiramdam yun. Parang mas nakakalagnat yun eh. <laughs> Lalagnatin ka sa ganun, mm. Biglang bago ng klima. Oo.
Sobrang init, oo biglang magkakasakit ka talaga. Mm. Totoo. Lalagnatin talaga. 'Di ba? Kaya parang ah, yun nga din kasi 'pag tag-init lalo lalo po ako na may sakit din talaga sa sa puso, may karamdaman. Mahirap mahirap po talaga yung tag-init tas sobrang init kasi na muntik ko na pong maranasan yung para akong hi-heat strokin sa sobrang init.
Mm. Oo, naku. <chuckles> Mainit, oo. Bigla oh. Pab mahirap din pag mainit kasi diyan daming ano eh, yung mga nahi-heatstroke 'di ba?
Kaya parang Mhm. Eh, heat ano talaga. Lalo ko high blood din po ako 'di ba, mahirap na lalo. <chuckles> 'Di ba? Kaya parang, napilitan talaga ako mag-invest talaga sa aircon, ngayon po ayan may aircon, kaso mainit pa din.
Mm, mahirap. Toto Oo. <laughs> Wow, nakaka-angat-angat 'no. <laughs> Oo.
Ang gastos naman sa kuryente. Ayun lang talaga, pero maigi na din yun kasi lalo din kami ng mga ano dito sa bahay, ma na parang may mga high blood na din, yung iba po nga low blood eh. Pero yun po, alam mo ba yung benepisyo hmm, iba talaga pag ano. Ano po yung benepisyo ng tag-init kumpara sa tag ulan naman?
Hmm. Mm. Oo. Oo. Maganda talaga pag tag-ulan 'no. Hmm? Mm.